Senti, ehm, oggi, con tutti gli impegni, che tutti quanti abbiamo, no, tra famiglia, lavoro e vita privata, eccetera, tu hai un modo, diciamo, efficace, per gestire l'equilibrio tra lavoro e vita privata?
Guarda, ti dirò la verità: io sono una persona che ha 2.800 hobby, o comunque mi piace fare tantissime cose, e a allo stesso tempo, diciamo, che penso che una giornata non abbia abbastanza ore per me, perché, nonostante io mi alzi presto, tipo alle 7 del mattino, a prescindere che sia sabato, lunedì, domenica, non mi interessa, io me non mi piace dormire, <chuckles> diciamo no; no, no, per me dormire fino a mezzogiorno vuol dire buttare via un sacco di tempo, non ce la farei neanche volendo proprio; quindi, mhmm, diciamo che, essendo una persona anche molto precisa e ben organizzata, cerco di farmi una sorta di piano mentale, per equilibrare tutta la giornata più o meno in modo decente, ecco.
Ah, che bello. Mh-mh. <chuckles> Sì. Sì. Okay, non sprechi tempo, <chuckles> okay. Mh. Certo, certo. A tri okay. Su tutto. Mh. Bene, bene. Quindi come com'è la tua routine quotidiana? Come ti organizzi, mettiamola così. A partire dalla mattina, dicevi che ti alzi presto.
Allora Sì. Sì, sì, diciamo che dal lunedì al venerdì, più o meno funziona così: mi alzo sulle 7, vabbè, faccio colazione, mi preparo, poi faccio un po' di smart working, perché lavorando a distanza ce la faccio col computer, il telefono, eccetera. Ehm, poi dopo faccio un po' di lavoro per la tesi, perché nel frattempo sto scrivendo la tesi di laurea, quindi una gran noia.
Certo. Ah! Okay. <laughs> Okay, va bene, quindi un sacco di cose. Mh-mh.
Esatto. Poi dopo, verso più o meno sono le 11, vado in palestra, solitamente, che è una cosa che odio fare, quindi cerco di togliermela il prima possibile.
Ah! Il prima possi okay.
Esatto. Poi dopo, quando torno a casa, vabbè pranzo e dopo pranzo, socia solitamente faccio un po' di giardinaggio, perché mi piace molto tenere curate, esatto, le mie piantine, visto che abito comunque in campagna, ho un giardino molto grande e ci devo stare abbastanza dietro.
Mh-mh. Ah, che bello! Che bella! Sì, è una cosa che ti piace. È il classico pollice verde, mettiamola così. Okay, okay, che non è da tutti.
Sì, assolutamente. L'ho preso dai miei genitori. Sì, sì.

Allora, diciamo che sni, cioè di solito me lo gestisco abbastanza come voglio, anche perché, anche se non ho sempre il computer sotto mano, comunque ho il secondo telefono che tengo solo per quello. Ehm, perché lavorando diciamo per comunque l'azienda di famiglia, che abbiamo un'azienda di import, export, di, uhm, generi alimentari tipo Nutella, Barilla, Ferrero, Coca-Cola, queste cose qui, mhmm, e lavorando molto con persone internazionali, anche fuori Europa, magari nell'Asia, in Africa o in America e quindi, ehm, ci sono anche fuso orari proprio totalmente diversi, mhmm, mi trovo molto comoda col telefono.
Mh. Mh-mh. Ah, ecco. Mh-mh. Ah. Ah. Bellissimo. Ah-ah, ah. Okay. Sì. Okay, certo. Quindi anche tu riesci Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che, quantomeno non hai il limite del capo, <chuckles> okay, a cui rendere conto, ehm, per quanto riguarda appunto i confini, no, per per gestire anche la tua vita privata, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che riesci
No. No, no, assolutamente. Riesco a gestire bene.
da sola, esatto, quindi ti fai appunto un piano delle cose che devi fare, per cui riesci a inserire anche tante delle tue dei tuoi hobby, delle tue attività preferi
Sì, cioè diciamo che questa è la cosa positiva, che ti puoi gestire meglio il tempo; la cosa negativa è che non essendo dipendente, e quindi magari non faccio le mie 8 ore, poi vado a casa ed è finita lì, i problemi me li porto dietro a qualsiasi ora del giorno, che sia sabato, domenica, alle 9 di mattina, cioè l'azienda è se no, no anche se sei in vacanza, non lo sei mai davvero perché alla fine è sempre dietro il lavoro.
Mh. Certo, non si finisce mai. Mh, sì, sì, sì.

Ma dai, bellissima questa cosa, utile, no?
Sì, sì. Ad esempio la mia salvia aveva preso un fungo, perché era tutta a puntini bianchi tipo. Ehm, ho mandato la foto su chatGPT, vabbè io ho l'abbonamento quindi non so se dà consigli migliori o no, però mi ha de "Guarda: spruzzaci 2 volte al giorno un quattro dita d'acqua, 1 dito di latte in un uno spruzzino e vedrai che va via"; ed effettivamente è andato via.
Mh. Okay. Sì. Mh. Ah. Sì. Ma dai. Allucinante questa cosa eh, pazzesca, cioè utilissima, però fa fa fa pensare perché dici: "Caspita, cioè riuscire ad avere dei consigli così utili, no e validi da un'intelligenza artificiale effettivamente fa un po' fa un po' specie", però bello, bellissimo, utilissimo.
Sì, sì. Guarda, assolutamente, io la uso per tantissime cose, per vari problemi che possono accadere quotidianamente o anche semplicemente per farmi dare delle, ehm, idee di ricette di cucina, visto che a me piace anche moltissimo cucinare, tra le varie cose; ehm, diciamo che mi aiuta molto a dar dei consigli. Sì, sì.
Mh. Ah okay. <chuckles> Molto. Beh is certo. Quindi dicevi dopo dopo pranzo hai la la la il giardinaggio, giusto? Questo tutti i giorni?
Sì, assolutamente. Ehm come?
O o è una pratica diciamo, regolare ma non a cadenza quotidiana?
Dici del cucinare?
No, no, il giardinaggio.
Ah okay, del giardinaggio, no, quotidiano, tutti i giorni ci guardo. Sì sì, perché poi mi diverto a spiluccare le piante, le taglio un po', poto le rose, taglio il prato. Ho mille
Ah okay. Okay. Ma questa è una è un modo per te c quindi non è diciamola mettiamola così, è un dovere o è un piacere? Cioè un modo per rilassar tutte e 2, okay, okay. Bellissimo.
Tutte e 2. Mi rilasso molto, sì, sì, mh. Diciamo che quel momento che uso per svuotar la mente, anche un po' da tutto lo stress dello smart working, tutto quello che devo fare, mhmm, mi aiuta a stare anche a contatto con la natura; dai, poi io ho 4 cani, e, ehm, mi fanno sempre compagnia in giardino, poi li porto a far le passeggiate; diciamo che occupo bene la giornata. E diciamo che in questo periodo, che si avvicina il Natale più o meno, manca ancora 2 mesi; però esatto, è abbastanza vicino, mi piace dipingere: visto che mi piace molto dipingere ad acquerello, durante questo periodo ne approfitto, per fare delle cartoline di Natale dipinte ad acquerello appunto.
Mh. Certo. Mh. Bellissimo. Belliss Certo. Mh-mh. Bene. Cioè eh sì, però in effetti, è già vicino. Sì, sì. Mh. Mh. Ma quante belle cose che fai, caspita, ma dove trovi tutto il tuo tempo? Cioè ve veramente la le ve le ore sono 24, come dicevi tu bisognerebbe che ce ne fossero di più; però caspita lavorare, studiare ed avere tutti questi hobby, effettivamente è bello impegnativo, no. Riesci comunque
Ah guarda Ma infatti ci credi che ci son delle giornate che io non mi siedo un attimo sul divano, che faccio sempre 1000 cose.
Eh sì.

Ma quand'è che dici: "Basta, adesso è il momento di rilassarmi." Non c'è un momento della giornata in cui dici: "Basta, è finita, mi siedo sul divano."
Mhmm, forse la sera, perché obiettivamente mhmm, beh, ormai fa buio alle 4 quindi non è che possa fare tante cose all'aperto, però la sera sì, mi piace, mhmm, tirar fuori magari il telefono, guardare un po' TikTok, qualche serie TV, giusto così, cose un po' senza senso, ma per passare il tempo, perché dai mhmm, svuotando un po' la mente.
No. Eh. Sì sì. Sì. Certo. La fa. Sì, per spegnere un po' il cervello Ecco, esatto. Spegnere un po' il cervello e dire: "Okay, adesso la mia giornata è finita e prepariamoci per la notte." Insomma questo. Poi senti, ma mi sembri, mhmm, mhmm, effettivamente molto ben organizzata, quindi con un bel con un bell' equilibrio e quindi anche proprio tutto molto cadenzato, ogni attività ha il suo ha il suo il tempo, la sua fascia oraria, eccetera. Ma ci sono dei giorni, in cui questo equilibrio ti sfugge un po' di mano, o ti è capitato che ti sfuggisse un po' di mano? E come te ne se accorta e come la o hai gestito?
Sì, sì. Assolutamente. <chuckles> Sì, più o meno sì. Allora ci sono dei giorni che sicuramente non riesco a fare tutto quello che mi ero programmata, perché magari, ehm, devo andare da mia mamma a dargli una mano, che mia sorella ha bisogno di esser portata lì o di là, perché i miei genitori essendo separati già da ormai 10 anni ehm, io ultimamente mi son trasferita al mio babbo in campagna, e mia sorella è rimasta mia mamma in città, quindi, mhmm, quando c'è bisogno comunque gli vado a dare una mano a lei, o se ha bisogno che gli cucini perché magari lei è torna tardi da lavoro. Quindi ci son delle volte che mi chiede di far delle cose, e io devo far delle mie cose, però che metto un attimo da parte.
Mh. Okay. Sì. Sì. Okay. Mh-mh. Sì. Cioè, quindi devi incastrare il tutto e quindi okay, o incastrare o appunto eliminare qualcosa, ecco.
Esat Esatto e mi dà un gran fastidio, non hai idea che nervoso che mi viene, perché io vorrei riuscire a fare tutto.
Sì. Appun <chuckles> Perché tu hai la tua la tua scaletta e quella deve essere insomma, difficile.
Esatto, esattamente, sì, sì. Oppure proprio delle mattine mi sveglio e non ne ho voglia, e certe volte mi abbandono all'idea che non ho voglia di fare niente, e quindi non faccio niente.
Ma sen col lavoro? Sì. Vabbè ci sta, ogni tanto ci sta insomma. Tutti quanti abbiam bisogno di qualche giorno di ferie completo, no, di non pensare a nulla, ecco. E il resto come lo gestisci? Cioè nel senso, uhm, hai degli orari precisi in cui devi, ehm, svolgere il tuo lavoro oppure lo puoi fare quando quando vuoi?
Sì. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente.